آه الصراحة. لا، لأ ده يعني هي مش أكلة واحدة، هي أكلتين. آآ آه. يعني مثلًا عندِك لو مثلًا عزومة بقى في رمضان، الملوخيّة. يعني ما ما ينفعش، ما ينفعش يا جماعة إحنا كده بنكسر ثوابت.
أوه! طب قولي لي. إمم. طبعًا. حص <chuckles> أساسية.
يعني أ عيب أو <chuckles>
دي أساسيات أ ب.
عيب أوي. آه. لأ طبعًا إزاي ما رمضان من غير ملوخية ومكرونة بالبشاميل.
حلو جدًا. ده حلو. طب بتحسّي إن أنتِ في مرّة كده حد قام راح قال لِك أنا ع أنا جاي لِك الأسبوع الجاي مثلًا، حصلت معاكِ إن أنت اتحطّيتِ في مرّة كده اللي هو ما كنتيش عاملة حسابِك وفجأة اتضغطتِ؟
آه. آه. آه. لأ، ده الأسبوع الجاي إيه، جايه لِك بُكرة. آه أسبو بكرة. <chuckles>
بكرة؟ <chuckles> ما تقوليش ده مستعجل أوي ده. <chuckles>
ما فيش آه. لأ، لأ جايين بُكرة، يا ريت واحد مثلًا ز لأ جايين، إحنا جايين كده آه بالضبط. إحنا جايين بُكرة.
كمان، ده عدد. طب وساعتها اتصرّفتوا إزاي في المفاجأة الجميلة دي؟ <chuckles>
بُصّي، هو في حاجات بتكون عارفة أنتِ اللي بتنفع في الأزمات؟
إمم.
بُصّي، أنا دايمًا متعوّدة إن أنا أحُط أ حاجات عندي في الفريزر تكون جاهزة على السِوا. أو أو مثلًا أسرع حاجة إيه؟ أسرع حاجة بالنسبة لي الفراخ. يعني أي حاجة فيها فراخ بتكون سهلة أوي في تتبيلها وسهلة في عميلها، ما مش مش ب مش مضطرة إن أنا مثلًا أسيبها يوم
ده حلو جدًا. مش كل الناس بالنسبة لها الفراخ سهلة على فكرة، أنتِ كده أنتِ شاطرة. <laughs>
أنا كده ر ش أنا كده انا شيف.
أنتِ كده أنتِ اللي شاطرة. بالضبط. <chuckles>
أنا كده شيف. لأ أنا هاقول لِك، يعني مثلًا أنا فعلًا ده اللي حصل. أ كان في ضيوف جايين لنا تاني يوم، وأول ما عرفت إن هم جايين، أنا نزلت على طول اشتريت فراخ آآ بانيه عاديّة خالص.
إمم. حلو.
وعملت بيها وليمة بقى. يعني هاشرحها لِك. إمم.
طب هم أصلًا الناس دول كانوا قريبين منكم والّا اللي هو اللي هو عادي ييجوا يلاقوا البيت مثلًا متكروت س شوية، آآ الأكل مش أعل ح مش ألَذ حاجة ساعتها والّا ناس بقى اللي هو لأ، لازم السُفرة تكون كويسة؟
لأ. لأ خالص. لازم. لأ ناس وق قرايبنا آه و كل حاجة بس ما بيجوش عندنا كتير، وكانوا جايين عشان ي يعني ينقّطوا أختي في ولادتها الجديدة وقصة، يعني ما ينفعش، آه طبعًا. لأ لازم طبعًا أضايفهم يعني ضيافة كويسة جدًا. آآ ف آه. فكنت
أوه! إمم. لأ ما ينفعش. طب ال أنتِ قُلتِ في رمضان بيبقى في مثلًا زي الملوخيّة حاجة أساسية، هل المناسبات عندكم بتفرق؟ يعني في أكل رمضان عن في أكل العيد الكبير، العيد الصغير وهكذا والّا عادي بتفرقش؟
إمم. آه.

المهم إن إحنا فعلًا هو أكيد اللي في بالِك آآ، إنه آآ، خ سخنّاها وماما كانت بِتطلَّع الصينية وكان في مَيَّة على ال آآ، ما أقولكيش على المشهد كان عامل إزاي، إنفجار، إنفجار، إنفجار حصل، الصينية اتدمّرت، المطبخ اتدمّر، إحنا بقى واقفين يا نهار! نعمل إيه، نعمل إيه دلوقتي؟ طبعًا ال لأ كان الصراحة كان موقف وحش أوي لأن آآ، بجد ال الب
أيوه، حط أوف. لأ، من غير ما تقولي، مُتخيّل. <laughs> يا نهار أبيض! آآ <laughs> أكيد، وبالذات إن أكيد تعبتوا فيها أصلًا، يعني خايلة. <laughs>
آه، آه لأ، ولأ زِعلنا يعني ال اللي هو ياه! إيه ده ليه كده <chuckles> آآ
لأ وبك غير التعب إنه واقفين فيها طول اليوم، ده يحصل في الآخر، طَب الناس تاكلها طيب. <laughs>
آه الصراحة، والناس آه، الحمد لله كان في أكل تاني يعني، بس بس الفكرة في إن هو يعني الPyrex طبعًا لمّا انفجر بوّظ حرفيًا المطبخ، يعني المطبخ اتدمّر والكوسة ساحت بقى بالبشاميل على الأرض بقى، اللي هو أنتِ ما بقيتيش عارفة بقى، لسه هانضّف والَّا هناكل، والَّا هنعمل إيه، فلأ الصراحة يعني أنا من ساعتها أساسًا وأنا ما بقيتش أست يعني ما بقيتش أحب أستخدم الpyrex خالص، يعني بقيت أخاف منّه، آه، بقيت أخاف إن هو يحصل حاجة زي كده مَيَّة، نقطة مَيَّة تيجي تبوّظ لي الدنيا، <laughs> على إيه طَب خلاص، لأ نستخدم أي حاجة تانية يعني أي مادة تانية، بس ف امم.
إمم. أكيد، موقف مش لذيذ خالص أصلًا. <laughs> مشاكله كتير فعلاً، خافي. طَب دلوقتي، الناس مشيوا وكل المعازيم خلاص، والبيت بقى بدأ يرجع إن هو الناس هتنضّف في ناس هتغسل وناس هتعمل كُلّ ده، بتقسِّمي المهام بينكم، والَّا أنتِ بتحبي تقومي بالشقة كلّها لوحدِك؟
كارثة. إمم. <chuckles> أنا ما باعملش حاجة، أنا باجيب نفس ال ال ال <laughs>
أروق حاجة، <laughs> بلاش خايلة.
لأ، لأ، لأ، ده بتكون البيت عبارة عن حديقة حيوان، لأ، يعني الوضع بيكون كارثي وخصوصًا المطبخ، يعني بيكون بشع، فاي آه، يا إمّا هاحط آه طبعًا، بُصّي من ضمن الحاجات اللي أنا لازم أجهّزها على فكرة في أي عزومة، خصوصًا لو عزومة يعني عائلية، الاطباق كلّها بلاستيك، ال الكوبايات كلّها بلاستيك بحيث إن
حصل. من غير ما تقولي، أكيد عزومة، فأطباق بقى. <laughs> بس في ناس بتفهمها غلط.